Alam mo, um, pag sa trabaho kasi siyempre, kumbaga samin kasi, like nag-ccalls kasi kami. Tapos, kagabi, katulad kagabi, napansin ko kasi sa sarili ko na parang, sobrang kinakabahan ako, ganon. Lalo na kapag, siyempre 1st time ko lang din naman. I mean, bago lang ako dun sa trabaho ko, and then, sobrang kinakabahan ako kapag nagko-calls na ako. Kasi mga kausap namin doon mga taga-ibang bansa, ibang lahi, ganyan. Tapos, kumbaga, naka-tutok kasi sakin yung TL ko. Tapos at the same time, parang ako, kinakabahan ako. Hindi ko alam kumbaga tapos, eh, sobrang kaba ko, hindi ko alam yung gagawin ko ganun. Tsaka at the same time, mali-mali na yung nagiging progress, or process ng, ano sa trabaho ko. Tapos yung siyempre sa tools, kailangan mong mag-document, kailangan mong bigyan ng magagandang, um, words, ah, para mabigay dun sa customer or dapat maging conversational ka. Eh, ako naman, ang nangyayari sa sobrang kaba ko, parang nag-i-stick into 1 sentence in 1 sentence lang ako. Sobrang kaba ko, tapos at the same time, siyempre yung yung pressure ba na nandyan yung TL ko. Hala nakikinig yung TL ko baka mamaya, mali na yung sinasabi ko to the point parang mali nagiging sinasabi ko kaya, hirap din ako, I mean siyempre bago lang din naman, gets ko naman yung punto na yun na bago lang ako. Pero hindi kasi ako ganun, like confident talaga, na nakikipag-usap, nagbibigay ng magandang performance sa team, and ayun, gusto ko sanang humingi ng payo sayo. Kasi medyo, parang napapa-dalas na yun kaba or pagiging, hindi ko kalmado sa pag-tatrabaho ko at the same time. Penge naman ako ng technique para, mapabilis yung pagkalma ko.
Mhm. Okey. Mhm, <chuckles> Mhm. Hmm, okey. Okey, okey. Oo. <chuckles> Mm, mm. Mm. Alam mo naiintindihan ko yung ano, yung feeling mo na kinakabahan, kasi siguro nako-conscious ka, dahil nga, bago ka lang dun sa ano, sa environment na yun. Kumbaga yung katawan mo, hindi pa siya acclimated o hindi pa siya nakakapag-adjust totally. Tama ba? Hindi ka pa nakakapag adjust? Matanong ko lang.
Oo. Oo, totoo-totoo hindi pa ako nakakapag adjust talaga. Kasi ang ginagawa nila, um, hindi kami like full hours nagko-call. Nag-e-SBS kami, at the same time may tinuturo pa kung ano yung mga, tools na gagamitin and then after that, 2 hours call lang. Tas madalas, hindi naman din nagkaka-call, kumbaga walang tumatawag na customer, kaya ayun, parang, hindi na ako, hindi ako sanay na makipag-call ganon, sa mga, um, customers namin, ganon siya.
Oh, okey. Mm. Mhm. Oh, okey, pero bago yun, ah, since sabi mo na-coconscious ka rin dun sa ano, sa team leader ninyo, may ka may pagkakataon ba na ano, na, nabigyan ka ng feedback ng team leader ninyo? Anong sinabi niya sayo?
Ayun, 'no, sabi niya, um, nabigyan naman na ako ng feedback, ilang beses na, 2, 3. Sabi niya, um, alam niya din kasi na kinakabahan ako, sabi niya, "Okey lang yan, naku ka ba ano ka ba, ako lang 'to", sabi niya, "Kaya mo yan, huwag kang masyadong ano, huwag kang masyadong kabahan, book with confidence", sabi niya nga. Tapos, eh, napansin ko nga din, no'ng tinignan ko din yung calls ko, kumbaga, parang napakabilis ko magsalita, ramdam na ramdam mo talaga yung kaba na nararamdaman ko, while on call.
Oo. Mm, mm. Hmm. Hmm. Okey, so, nangyayari yung kaba mo, while on call, pero bago ka mag-call, kalmado ka pa? Gano'n ba yung nangyari? Kalmado ka sa umpisa, pero 'pag nandiyan na yung call, doon ka, mas kinakabahan.
Hindi, kal ano din, kabado din ako, bago ako mag-call, gano'n siya.
Ah, okey, okey, hmm. So, ah, okey, yung yung kumbaga hindi, humuhupa yung ano, yung kaba mo kapag bago mag-call, nando'n rin siya habang nag-ca-call kayo. Oh, mas naiintindihan ko na siya ngayon na, nahihirapan kang ikalma yung sarili mo, kasi nga, siguro, ah, pero meron pa akong isang tanong pala, sa tingin mo ba, kinakabahan ka kasi pakiramdam mo kulang yung skill mo, o pakiramdam mo, ah, wala kang confidence, ganyan? Kasi merong pinagmumulan yan mga kaba natin eh. An ano sa tingin mo yung pinagmumulan niya?
Oo. Oo. Mm. Okay, sure, su Oo. Um, siguro ang pinagmumulan ng kaba ko, kasi siyempre hindi ko pa gano'n kagamay at the same time hindi ko pa kasi parang yung last na naging trainer ko do'n sa team namin na 'yun, gusto niya kung ano yung sinasabi niya gano'n din yung gagawin ko. Naging stick kasi siya sa gano'n, kumbaga ano yung dapat kung, kung ano yung dapat niyang ginagawa do'n sa mismong call, at the same time sa mga tools dapat ako din gano'n. Tapos to the point na parang hindi naman kasi gano'n yung TL ko. Sabi niya nga, eh, do'n nung tinuturuan niya ako do'n sa tools namin sabi niya, "sige bahala ka din gawin mo gusto mo." Kasi parang iba yung tinuturo niya sakin, pero same lang din naman na magiging resolution do'n sa ginagawa namin. Tapos
Okey. Mm, mm. Mm, mm. Mm.
do'n ako parang, do'n ko napagtanto na parang kaya kinakabahan ako kasi baka mamaya yung trainer ko siya naman yung magbigay ng feedback sa'kin. Kasi kapag nag-fi-feedback 'yun gusto niya medyo parang perfectionist kasi siya. Unlike yung TL ko na parang based on experience siya, like ka tanggap niya kung magkamali ka. Kumbaga hindi niya hindi siya gano'n na sobrang, um, strict sa mga ginagawa namin. Kumbaga 'pag nagkamali ka, "oh, sige gora mo sa next mong call, galingan mo pa mas lalo." Gano'n 'yun, ta's alam mo sobrang binibigyan niya nga din ako ng motivation na, ah, book with confidence, "okey lang yan, 'wag ka masyadong kabahan nararamdaman kita" sabi niya, "okey lang yan, kaya mo yan" sabi niya. Tapos ayun parang do'n sa part na 'yun kahit sinasabi niya 'yun alam mo parang nag nag naano pa rin ako kinakabahan pa rin ako, mm.
Hmm, okey. Mm. Mm. Mm. Ah, oo. Okey, okey. Mm. Mm. Natatakot ka pa rin? Oo. Okey, kumbaga meron kasing dalawang opo opposing na ano, na factors or energy, yung 1, positive, di ba. Tapos yung 1, negative. Kasi maganda na ano eh, na nakakatuwa rin malaman na ganun yung ano mo, yung isa mong leader, team leader, tama ba? Na, ah, inaano ka, bina-validate ka, yung nararamdaman mo na okey lang magkamali, you can be better the next time, ganiyan, ano yun, parang sign talaga na ano yun, na hinahayaan ka niya mag-grow as you. At the same time, yung 1 naman nakakatakot din kasi kumbaga by the book siya, gusto niya na susunod ka dun sa mga step by step na process, di ba? Yun yung, ah, yung sinasabi mo na may pagka-perfectionist nga. Pero since, ah, merong, ah, 2 opposing ano diyan, energy, siguro mas maganda na mag-focus ka dun sa ano, dun sa positive. Kasi kapag although na nandun tayo sa ano talaga, sa kinakabahan na baka magkamali, ganiyan. Pero alalahanin mo na hindi naman talaga tayo perpekto, di ba? May maraming pagkakataon na ma magkakamali tayo at dun sa pagkakamali na yun doon tayo matututo. Never naman na di naman tayo nabuhay dito na ano, eh, na perfect na. Kung perfect tayo wala ng wala ng sense yung buhay, di ba? Kumbaga hindi mo makikita yung growth mo. So, lagi mo ring ilagay sa isip mo na kung hindi man ako kung may negative man masabi yung isa kong leader, ah, okey lang yun na, ah, yung din magiging motivation ko para maging better, ah, na kasi nga bigyan mo rin ng ano, ng chance yung sarili mo na mag grow, na 'wag lang mag-stick dun sa ano, maging stiff pa, i-relax mo rin siya. So, puwedeng i-suggest sa'yo kung kinakabahan ka before the call, puwede kang huminga ng malalim tapos mag-exhale ka ng, yung alam mo yun, yung palabas sa ano, sa ilong mo, ganun yung ganun yung mga technique na puwede mong gawin. Huminga ka lang mag-inhale, exhale ka lang. Ngayon, ah, puwede mo siyang ano, parang ma magpaano talaga, makakalma ka talaga. Kasi yun yung mga ways na ano, eh, na kumbaga simple lang na puwede mong gawin, ah, lalo't alam nila yun sa mga calls kasi hindi ka na puwedeng ano, eh, kumbaga gumalaw ng ano, abin, ma hindi ka na makapag-focus dun sa pagpapakalma sa sarili mo. Kasi magfo-focus ka na kung paano yung service na ibibigay mo. Pero yung before, mahalaga ka kasi yung before mapakalma mo yung sarili mo, eh, puwedeng mag-stretching ka muna saglit o di kaya, ah, uminom ka ng tubig, puwede rin naman na ano, subukan mo kapag may spare time ka, mag-practice ka sa harap ng salamin kung meron kang mga script na sinusunod o meron kayong mga guidelines, puwede mo syang ulit-ulitin hanggang sa, alam mo yun, makuha na ng sistema ng katawan mo na ito yung gagawin mo at the same time, madadagdagan yung confidence mo na kahit magpasikot-sikot ka dun sa trabaho, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Kasi nga, yun nga, sabi mo kanina bago ka palang. So, bigyan mo yung chance yung sarili mo, maging mabait ka sa sarili mo na, ah, kailangan okey lang na magkamali ako kasi nga bago palang naman ako, eh. Walang masama sa pagkakamali, yun yung lagi mong tatandaan na hindi naman kailangan na ano, eh, perfect tayo, eh. Although yun yung ini-impost nung 1 na kailangan ganito ka pero hindi naman yun yung katotohanan. Hindi naman tayo ano, eh, hindi naman tayo perpekto, di ba? Even nga yung mga robots nagkakamali yan, eh. So, ayun, ayun, yung 1 pa, yung 1 nga, yung mindset mo ituon mo dun sa positive na ano, sa 1 mong leader na na ini-encourage ka, na kinakalma ka, alam mo yun, mas maigi na i-shift natin yung ano, yung perspective natin dun sa mas magagandang mga bagay.
Oo. Mm. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Hmm. Oo. Oo. Oo. Ayun. Oo. Mm. Oo. Oo. Mm. Hmm. Oo. Oo. Hmm. Oo. Oo, totoo. Oo. Ayun, alam mo nakakatuwa dahil kahit papaano napagaan mo talaga 'yung loob ko kasi kumbaga, ang hirap kasi, eh, na parang iniisip mo, kapag nagko-call ka tapos 'yung pagiging perfectionist niya nga. Tama ka nga naman, na hindi naman tayo perfect, perpekto. Kumbaga hindi din naman tayo robot, sabi mo nga eh, robot nga din ay nagkakamali din. Tsaka at the same time 'yung binigay mo na breathing exercise, napakaganda nun, nakakatuwa naman din. Alam mo ta-try ko talaga 'yan na gawin kasi siyempre ayoko din naman na laging pumapalpak or laging kinakabahan sa mismong call. At the same time, eh, do'n sa pag-inom din ng tubig, alam mo totoo na nakakapagpagaan talaga ng loob 'yan. Na-try ko na din 'yan sadyang masyado lang din talaga akong kinakabahan. Tsaka 'yung exercise or stretching ba, para kahit papaano, eh, mag maiwas 'yung isip mo na magko-call ka na, gano'n. Tsaka 'yung do'n sa din sa sinabi mo na kapag sa salamin mag-try ka na i-practice mo 'yung ginagawa mo or 'yung mga script mo maganda din 'yun, 'no. Tama din naman para kumbaga bukod sa kabisado ko na siya, alam ko na din kung ano 'yung dapat kong sabihin, kung ano 'yung bibigay kong resolution, para hindi ako gano'n kinakabahan. Tsaka maging confident din sigurado, siguro, kasi siyempre mahirap din naman kapag nagko-call ka tas hindi ka confident, di ba? Kaya nakakatuwa talaga naging na-validate din naman 'yung nararamdaman ko. Kasi siyempre parang natatakot din naman ako baka gano'n nga 'yung masabi ng trainer ko. Pero sabi mo nga, mag-focus sa positive side which is alam mo lagi naming nakakasama 'yung TL namin at hindi na namin masyadong nakakasama 'yung trainor namin. Kumbaga natakot lang talaga ako sa kaniya. Pero ayun, alam mo, maraming-maraming salamat sa pagpapaunlak dahil nakapag-rant out ako sa'yo, at the same time ang dami ko talagang natutunan sa'yo, ha. Ingat ka palagi alam mo.
Mm. Mm. Mm. <chuckles> Mm. Oo. Mm. Mm, nag-practice. Tama. Mm. Mm. Mm. Mm. <chuckles> Oh, 'yun pala, eh. Oo. Oo. Salamat din, mm. Walang problema. Anuman s Salamat din sa pagtitiwala, salamat paalam.
Ay